ก็เธอก็บอกว่า เขาก็ไม่เคยโทรมาแบบถามสารทุกข์สุกดิบเปล่า?
อืม ใช่ ก็เหมือนอาจจะแบบหน้าบางหรือเปล่า ฉันก็ไม่แน่ใจนะ แต่ก็ อืม แต่ก็นั่นแหละเธอ
เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย?
ผู้หญิงเธอ อาจจะแบบกลัวเสียหน้ากับผู้ชายไหม?
ว้าย! เป็นผู้หญิงด้วย อุ๊ย แล้วอย่างงี้เธอทำยังไง? เธอจัดการกับความรู้สึกเธอยังไง? เวลาเจออะไรแบบเนี้ย
ก็เลยยืมผู้หญิง ฉันหงุดหงิดมากเลยเธอ ฉันก็แบบจัดการปัญหาด้วยการที่แบบให้ยืมน้อยลง ๆ ถ้าคราวหน้ามายืม 200 อีกอะ ฉันก็จะบอกว่าฉันไม่มี ดูซิจะมาหลักสิบอีกไหม เธอ เธอนึกออกเปล่า คือแบบนางหมุนน่ะ เพราะว่า พี่คนเนี้ยที่เขามาถามฉันน่ะ เขาแคปให้ดู ใช่ไหม แคปแชตให้ดูอะ ก็เหมือนแบบ ยืมอะเป็นจำนวนเดียวกันน่ะ แล้วก็แบบไปคืน เหมือนแบบไปคืนอีกคนหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มายืมใหม่อะ
<laughs> อา อา เข้าใจ เออ น่าจะเหมือนแบบยืมหลาย ๆ คน แล้วเอาไปโปะกับคนนู้นคนนี้ อย่างงี้เปล่า?
ใช่เธอ และชีวิตนางอะ ก็คือแบบ ชอบเล่นแบบ เล่นหวย อะไรอย่างเงี้ยเธอ
ว้าย! ทำไงอะเธอ แล้วไม่มีใครที่แบบเป็นเพื่อนสนิทเขา แล้วก็แบบพูดกับเขาตรง ๆ เหรอ?
เออ แล้วก็แบบ อืม ก็ฉัน ฉันว่าก็คงโดนเหมือน กันเปล่า?
อ้าว เพื่อน เพื่อนต้องด่านะ อย่างเงี้ย
ฉันก็รู้สึกว่าแบบ เออ ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องไปเล่นห่วยหรือเปล่า จะเล่นเพื่ออะไรอะ เงินยังไม่มีเลยไปเล่นห่วยทำไมอะ เธอนึกออกไหม? ฉันรู้สึกว่าแบบ
อืม มีความหวังไงเธอ มีความหวังว่าจะถูกหวย แล้วก็จะรวย ใช่
เหรอ?